สามารถช่วยได้เยอะเลยครับผม อ้าว ก็เลยให้ ได้เหงื่อนะครับ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์พิเศษอย่างหนึ่งเลย คือออกกำลังกายแล้วก็ได้ในส่วนของว่า แค่เดินเท่านั้น
ค่ะ ๆ อืม อืม ค่ะ อืม แค่เดิน
ก็ลดน้ำหนักได้ไปเยอะเลย ใช่ครับผม
อืม แค่เดินก็เปลี่ยนชีวิตเราได้ ใช่ไหมคะ? <chuckles>
ใช่ ใช่ครับผม ครับ อันนี้ก็
อืม แล้วอย่างงี้ แบบ เคยคิดจะแบบเดินในน้ำไหมคะ? แบบเหมือนลดแรงกระแทกของเข่า
อา ไม่อะครับ เพราะว่ายังไม่เคยลองดู เพราะว่ามันไม่มีในส่วนของว่า อ่า พื้นที่อย่างงั้นให้ออกกำลังกายด้วยครับผม มันก็เลยอาจจะต้อง นิดหนึ่งครับผม อาจจะต้องใช้วิธีการเดินธรรมดาเอาครับผม แต่ถ้าแบบว่าถ้ามีพื้นที่ให้ออกกำลังกายในน้ำ อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็อยากจะ ออก กำลังกายอย่างงั้นอยู่นะครับ เพราะว่ามันอาจจะทำให้ในส่วนของการเดินของเราอะครับ ลดแรก ลดแรงกระแทกของเข่าเราได้ด้วยนะ ครับผม ครับ
อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ มัน มันลดได้ดีเลยค่ะ เพราะว่า อ่า เราเคยเรียนว่ายน้ำ ไม่รู้ว่านับว่า เป็นการออกกำลังกายไหมล่ะค่ะ? แต่ว่า
ก็ออกกำลังกายครับ ว ว่ายน้ำก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง เลยครับผม
อ อืม ทีนี้ พอเราเรียนใช่ไหมคะ มันเหมือนเข่าเราอะรู้ ส ตอนที่เรา <tsk> ช่วงมัธยมอะค่ะ เรารู้สึกเจ็บเข่ามาก แล้วพอไปเรียนว่ายน้ำค่ะ มัน มัน มันช่วยลดอาการตรงนั้นได้เลยค่ะ อืม มัน มันเหมือน ใช่ค่ะ ๆ มันรู้สึกว่า เออ การว่ายน้ำมันก็ได้ทั้งกล้ามเนื้อ ได้ทั้งสัดส่วน แล้วก็ได้ทั้งลดแรงกระแทกด้วย ก็เลยแบบ โอเค รอม ยอมเรียนว่ายน้ำให้แม่ก็ได้ เพราะว่าแม่บังคับ เงี้ยค่ะ ก็
ผม ครับ อืม ครับผม ได้เยอะเลยนะครับผม อา ครับผม อา ได้ ดีเลยครับ โอน อันนั้น ครับ การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วด้วยนะครับผม
อืม ค่ะ อืม แล้วมี มี มี มีรูปแบบอื่นไหมคะ? นอกจากการเดิน เงี้ยค่ะ
อา ก็ ส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นในส่วนของการเดิน ป เสียส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าในการเดินเป็น อะไรที่ง่ายสำหรับคนอ้วนอยู่แล้วนะครับผม เพราะว่าถ้าจะให้วิ่ง หรือว่าจะให้ไปทำอย่างอื่นน่ะครับ มันจะลำบากนิดหนึ่งนะครับผม ซึ่งมันจะ
ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม
เป็นการที่ออกแรงเยอะเกินไป หรือว่าอะไรเกินไปนะครับผม มันเกินตัวเกินไปอะครับ มันก็เลยต้องออกกำลังกายในรูปแบบของการเดินเสียส่วนใหญ่ นะครับผม
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม แล้วอย่างงี้ ได้ ได้ลองแบบว่าแกว่งแขนไหมคะ? แบบเหมือนยืนเฉย ๆ แล้วแกว่ง
อา มัน ก็คือว่า อะฮะ ก็คือ อันนั้น ไม่เคยครับ ก็จะเน้นเป็นเดินไปเลยครับ เดินแล้วแกว่งแขนเร็ว ๆ อะครับผม อย่างงั้นจะดีกว่าครับผม เพราะว่าเป็นการเดินเร็วอะครับ มันจะเป็นการเดินที่ทำให้แบบว่าเผาผลาญแคลอรีได้เยอะ ด้วยนะครับผม ครับ การเดินเร็วอย่างต่อเนื่องอะครับผม
อืม อ๋อ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ

อืม แล้วแบบ ฟีลลิงมันแบบดีกว่าเดินอยู่ในบ้านเฉย ๆ ไหมคะพี่?
อา ครับ อันเนี้ยครับ ก็คือว่าในส่วนของ มันก็ดีกว่าเดินอยู่ในบ้านอยู่แล้ว ซึ่งมันบรรยากาศเดิม ๆ อยู่แล้ว ได บันไดบ้านพื้นที่การเดินมันไม่มีให้มากมายอย่างงั้นอยู่แล้วด้วยอะครับ เดินก็เดินไปไม่กี่ก้าวก็ตันแล้ว เดินไม่กี่ก้าวก็ตันแล้ว มัน
อืม อืม อืม อืม อืม <chuckles>
มันก็เลยแบบว่า เรา เดินออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกมันจะดีกว่าด้วยนะครับ มันจะได้ในส่วนของการ อ่า มีพื้นที่ Slope ในการเดินบ้างมีพื้นที่ อ่า ต่าง ๆ ในการเดินบ้าง ไม่ใช่แบบว่า เออ เดินอยู่กับที่อย่างเงี้ย เรียบ ๆ อย่างเงี้ย มันก็ ถึงเดิน เยอะ มันก็ไม่ได้เป็นการ ออกกำลังกายที่ดีเท่าไรนะครับ แต่ถ้าให้ออกกำลังกายที่ดีมันต้องเดินแบบว่า เออ มีที่เดินก้าวขากว้าง ๆ มั่ง ได้ เออ ได้ อา อาจจะมีจ็อกกิงเบา ๆ บ้าง หรือว่าจะเป็นในส่วนของการว่าเดินนะครับ มันได้รีแลกซ์ด้วยนะครับภาย น ข้างนอกนะครับผม แต่ถ้าเดินในบ้านอะ ถามว่าถ้าเดินในบ้านอะเดินได้ไม่นานอยู่แล้วล่ะครับ เดิน ๆ ๆ โอ้ ช่างมันเถอะ เดินแล้วก็นั่งแล้ว แต่ถ้าเราไปออกข้างนอกอะครับ เราก็ต้องเดินกลับบ้าน แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราหยุดปุ๊บ เราก็หยุดอยู่เลยอยู่บ้านเลย อะ ขี้เกียจแล้ว นั่งนอนดูโทรทัศน์ต่อ อะไรอย่างนี้ อา ซึ่งมันจะแตกต่างกันกับการเดินในบ้านอยู่แล้วครับผม
ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ เออ อืม อืม ๆ ก็ถ้าเป็นเรา ถ้าสมมุติว่า วันไหน ขี้เกียจ หรือว่าไม่ได้ออกจากบ้าน หรือว่าฝนตก เงี้ยค่ะ เราก็จะ ทำการเหมือนเปิดเพลง K-pop แล้วก็เต้นตาม อันนี้ น่าจะถือว่า ออกกำลังกายอยู่นะคะ
มันก็ มันก็เป็นการออกกำลังกายครับผม ครับ อันนั้นก็เป็นการออกกำลังกาย การขยับเขยื้อน ก็คือการออกกำลังกายอยู่แล้ว การเต้นก็เหมือนเต้นอาราบิก แหละครับผม อา มันก็เหมือนการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับผม
อืม อือ ๆ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ๆ แล้ว แล้วอย่างงี้คิดว่า
ผม
การที่ออกกำลังกายเนี่ย อ่า เขาเรียกว่า มีผลกับ loop ในชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันของเรา แล้วก็ความรู้สึกต่าง ๆ ของเราไหมคะ?